Hallo.
Hallo, ich bin die Ivi.
Hi, äh, schön dich kennenzulernen.
Ja, gleichfalls.
Ähm. Alles gut bei dir?
Ja, alles gut. Äh, ich bin grad in Amerika, und du?
Ich auch. Lebst du dort?
Echt? Ja, seit 2006. Mhm.
Ah, cool. Ah, okay, sehr lange.
Ja, und du? Wie lang lebst du schon hier?
Ähm. Seit 2012, aber hm, nicht die ganze Zeit. Also, ich war mal wieder zurück in Europa für 'n paar Jahre.
Ah ja, okay, ja. Das ist so mein mein Plan z äh, zu pendeln, äh, praktisch. Ja, also, paar Monate hier, paar Monate dort. <chuckles>
Ja. Und